oh ودخل 2010.
أنت متخيّل! داخل لأ، أنا داخل 2009 فاهم؟ أنا آه، يعني فاهم ف أنت متخيّل بقى آه، ما أنا باقول لك أنا أنا مسافر باقول لك أنا س ما أنا باقول لك كل اللي معايا بقى عيال عندها 18 سنة و19 سنة فاهم، فأنا مش عايز أقول لك أنا اتدمّرت قد إيه في ال في الفترة دي يعني فاهم، و وعدّيت آه، وكنت مسافر بقى وخلاص ومعدّي دفعاتي بكتير، يعني فاهم، أنا معدّي بدفعاتي المفروض كنت مقدّم بقى من بس أنا إيه كنت الجامعة بقى ومش عارف إيه والكلام ده، <tsk> وداخل يعني يعتبر داخل كبير، أنت فكنت بابقى واقف كده ومعايا عيال صغيّرة، فدي كانت مدمراني نفسيًا يعني أنت فاهم؟ فالواحد شاف أيام سودا بصراحة، آه لأ خالص كلّه أوامر.
oh ولحقت ما لحقتش الحمد لله ما لحقتش الثورة، آه. 27 ده كبير أوي على الجيش، تت تتعب فيه نفسيًا. يا خبر ابيض! صح. أيوه، عنده طاقة طاقة لحاجات تانية ولسة بيدوّر، آه. إمم. اهم. صح، صح وهُم ما بيراعوش دي ما بي الحمد لله خلي خلّينا نرجع خلّينا نرجع للفن عشان أنا حاسس إن أنا إيه، هارجّع بصراحة بسبب اللي أنا افتكرتُه <giggles> آه. <tsk> طَب ه طَب هاقول لك بقى لو الmood وِحِش، وخلاص حاسس إن أنت ما أنتش طايق نَفسَك، هتسمع مين بقى؟ يعلّي معاك. <laughs>
آه، ف ف فكنت في في آه، <laughs> ف فنسمع أغاني بقى عشان تإيه، تضبّط الأيّام السودا اللي الواحد شافها بصراحة يعني. امم. <sneezes> آآ، <clears throat> اللي بيعلّي معايا بصراحة ساعات باسمع محمد فؤاد، آآ باسمع ايهاب توفيق، الناس القديمة دي فاهم، ال من ايام بقى
آه. في في أغنية لمحمد فؤاد أمّا باسمعها باعيّط على طول، كانت إسمها إيه؟
إمم. مواعداني، آآ، أوقات يا دنيا.
آه، لأ هاجيبها لك اسمها كانت أ حاططها في الplaylist بتاعتي.
دمعتي، إمم.
د يا دمعتي صح؟ لأ دم
آه، دمعتين، اسمها دمعتين، شُفت إيدِك ماسك إيدُه شُفت مش عارف جوّه عينيكِ حضن مش عارف إيه. أ ممكن.
لأ اس امم، تقريبًا دي ممكن كانت امم وبرضه في أغنية حزينة كمان كانت اللي هي الحب لأ مش الحب الحقيقي.
هو ليه أغاني كتير حزينة يعني فاهم؟ الله عليك.
هو أصلًا محمد فؤاد أصلًا قنبلة حزن، <laughs> الله أيوه أيوه تسلم هي الله عليك، الله عليك أنت بقى فعلًا، بجد.
آه <giggles> آه، الله عليك من بين عينيك شايف خطاوي مخضّرة، الله عليك، آه، دي بتاع بتاعة فيلم اسماعيلية رايح جاي.
الله علي هي دي أنا باسمعها يعني باتقطّع. اسماعيلية رايح جاي، هو كان هو اسماعيلية رايح جاي ده كان حكاية برضه، محمد هنيدي كان، إمم.
أيوه. آه، ف فبصراحة لأ هو ليه ليه أغاني بصراحة في فترة التسعينات وأوّل الألفينات، تحفة بصراحة يعني، الواحد بي بيفتكرُه بيحس إن هو رجع بقى إيه أيّام الثانوي بقى كده، و و واحد وصحابه وبتاع. <sneezes>
صح، صحيح. أنا أنا وجهة نظر محمد فؤاد من واحد من أكتر ال الأصوات اللي جَت في في في حلوة في تاريخ مصر. آآ
آه، هو كان كمان كان معلّي على عمرو دياب كمان، بس هو إيه فنيَخ بقى في الآخر فاهم، يعني جِه على الألفينات كده ووقع بقى، فاهم؟
جدًا. هو هو عمرو دياب ال المميّز فيه الوحيد إن هو مستمرّ، هي دي الحاجة الوحي إنّما كخامة صوت ال أعتقد في ناس تسبقُه.
آه، ما هو أنا باقول لك بقى آه، إمم، لأ، طبعًا، بس هو ذكي، هو ذكي جدًا وبيعرف يميّز نفسُه، وده اللي مخلّيه مستمرّ، إن هو ب د دايمًا بيدوّر إزاي أميّز نَفسي عن اللي حواليّا، فهو وفعلًا كل سنة بيميّز نفسُه بحاجة يعني.
اهم. إمم، صح. صحيح. صحيح. ولحد الآن باينه، ما يعني ما فيش
بس الواحد ما ينكرش برضه يا أحمد إن ال عمرو دياب ليه أغاني جبارة، تحفة.
آ آ أنا باقول لك من أول ألفين و و وعشرة، آخر 2015 كده مثلًا
صدقتني، ف عارف أغنية صدقتني إن أنت كنت عليَّ غالي؟

إمم. احنا كنا فوق ويعني ما شاء الله انحدار، انحدار، انحدار، انحدار، يعني.
آه، آه، آه، آه، آه. ف الواحد بقى بيني وبينك آه، قُل لي يا باشا، قُل لي.
ف فخلّيني بقى أقول لك ت آه. كنت هاقول لك ب بجانب وردة، مثلًا آسف بجانب بجانب ميادة ووردة، أنا برضو باسمع آب في حد كده، <tsk> هاقول لك مثلًا أمّا تحس إن أنت إيه، يعني مزاجك بلاش مزاجك وحِش لإن هي وردة تسمعها آسف، ميادة تسمعها وأنت مزاجك وحِش تخليك تروّق عليك، تسمعها وأنت حلو
إمم. ميادة آه. إمم. إمم. آه، آه، آه، آه، ال الذكريات البائسة. إمم.
تعل آه، تعلّي معاك برضو، آآ فمثلًا في حد مثلًا كده اللي هو إيه، أنا قرفان، تقوم فاتح اليوتيوب كده، تفتح تدوّر عليه.
إمم. آه. <chuckles> بُص هاقول لك على حاجة، أنا بُص، آه أنا باحب أسمع وردة وميادة والناس دي، بس طبعًا إحنا بقى ك ك كسننا أو ذكرياتنا إحنا، أنا من الجيل بصراحة بتاع إيه، إيهاب توفيق وهشام عباس وعمرو دياب ومحمد فؤاد والناس دي، فاهم، الناس دي أنا كنت طالع يعني في التسعينات بقى، الناس دي أصلًا كان يعني بدأ نجمها يعلى في التسعينات.
إمم. آه. أها. أها، أ آآ، طَب ح لولاكِ. اهم.
فأنا بقى إيه، من م م آه. آه، علي حميدة طبعًا، ده ده ده حتّة في حتّة تانية ده ف ده في 87 أو 88، فاهم، تمانية وتمانين آه. فبُص أنا أنا مواليد 82، أول 82، ف آه، كنت لسه يعني، يعني بدأت آآ، كنت باحب الموسيقى بتاعتها بقى وليها ذكريات معايا بقى، فاهم، آه، <laughs> لأ كانت أغن الأغنية دي أعلى شريط باع خلّي بالك في مصر، لولاكِ ده. آه.
آه. من تمانية وتمانين، 88 صح. حلو. يعني لحقتها في يعني إيه، آآ، ف أها، أمّا نزلِت واتشهرت. صح. لولاكِ <giggles> باقول لك بمناسبة لولاكِ. في مصر ده حقيقة. سألوا سألوا محمد عبد الوهاب لأنه كان ساعتها لسه عايش بقى الله يرحمه، قالوا له: "إيه رأيك في أغنية لولاكِ دي؟" آآ، فقال لها: "أغنية شبابية عصرية، ولكن أنا أرى أن ال أن ال أن المغني لا ينبغي أن يتمايل ويتمايص هكذا." يا نهار أسوِد! تعالَ شوف يا أستاذ محمد دلوقتي. <giggles>
إمم. <laughs> <giggles> أيوه. <giggles> أيوه، لأ، محمد عبدالوهاب ده في حتّة تانية، لأ ده ده تحس إن هو إيه، شايل الفن فوق كتفه كده، م من علامات الفن. آه، آه.
أ تحس آه، تحس إن هو آه، تحس إن هو كده مُدرس كده شايل الفن كده في العرب كش كشكول ال <chuckles>
أ باشا لأ ب باشا، باشا في الفن كده، فاهم، تحسه كان باشا، آه. فالواحد بقى بصراحة لما بيحب بقى يضبط موده بقى كده يرجع لل أغاني التسعينات، بصراحة يعني، ليها ذكريات جميلة جدًا وناس بصراحة كانت أغانيها لذيذة أوي وفي <tsk> في مواضيع في الأغاني كده و فاهم، بس الواحد بقى أول ما بيسمع حاجة زي دي آه، طبعًا.
كان جميل. أها. طَب طَب بتحب عمرو؟ إمم. حلو. آآ، أ تسمع إيه بقى؟ ف ما هو خُد بالك من أول 2010 ل2015 بدأ يهبِّل كده بصراحة، من وجهة نظري أنا.
طبعًا أنا بُص أنا آخر ما هو أنت مش هتصدقني لو أنا قُلت لك، أنا من بعد 2008 ما بقيتش أسمع أغاني، اللي هي بقى الجديدة بقى، ما ما ت ما تابعتش بقى خلاص، أنا كنت stop لحد 2008. بعد 2008 بقى دخلت في مطحنة الحياة بقى خلاص، دخلت بقى يعني فاهم، كنت آه، اتجوزت بقى فاهم ود د دخلت في مطحنة بقى المسئوليات والجواز والمصاريف والسفر والمش عارف إيه، فما بقيتش إيه متابع الأغاني الجديدة، بس أنا آخري كان 2008.
امم. إمم. حلو. صح، للأسف. إمم. إمم.